Çok haklısın. Yani böyle bir durumun içinden çıkmak, eee, 4 yıldır tanışıyorsun. 2,5 senedir zaten, eee, sevgilisiniz. Kim bilir neler paylaştınız. Eee, kötü zamanları olmuş. Sen onun yanında olmuşsun ama sonra kendini ifade ederken hiçbir şey anlamadığına dair bir geri bildirim almışsın yani bu sanıyorum senin de dediğin gibi böyle son kalan o kaleye şöyle minicik bir dokunuş yaptı ve domino gibi hepsi yıkıldı bir anda. Yani, ister istemez tepkin aslında çok haklı. Eee, peki, mesela ilişkinizde son zamanlarda aslında ona karşı hislerin değiştiğine dair bir sinyal alıyor muydun?
Hı hı. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Yani aslında çok kırılıyordum, yani bu sinyal sayılır mı bilmiyorum ama çok kırılıyordum kendi içimde yani hayal kırıklığı gibi. Bunların çoğunun sebebi aslında onu olduğu yani onu sevdiğim bir hâli vardı ve kendi bence onun özüydü. Ben 2.5 yıldır ya da 3 yıldır onu böyle gör yani tanıdığım insandı ama nedense o insan 2 ayda değişti ve benim bir beklentim de onun eski haliydi, yani, 2 ay önceki haliydi ama o 2 ay önceki halinden çok farklı olmaya başlayınca mesela, eee, bir şey istiyorum diyelim ki ya da bir şey yapmak istiyorum. Hiçbir şeye enerjisi yok, hiçbir şey yapmak istemiyor. Mesela geçen gün, mesela, dudağımda uçuk çıkmıştı ve böyle bu şekilde hani dışarı çıkmak istemiyordum çünkü çok mod mod moralim bozuldu yani modumu etkiledi ve, eee, uzun süredir markete gitmiyorum yani ondan rica etmiştim, eee, "Benim için alışveriş yapıp getirebilir misin?" diye. O da "Tabii ki yaparım, hiç sorun değil, olur, tamam." demişti ve beni eee, tüm gün böyle saatlerce bekletti 6 saat kadar falan, eve sürekli geliyorum diyerek gerçekten ve eee, o 6 saatin sonunda zaten ben, eee, psikoloğa gidiyorum, terapi saatim gelmişti ve sonra şey demeye başladı, ben zaten terapiden sonra get gelecektim ama bana sabahtan beri geleceğini söylüyor ama, iii, birazdan çıkıyorum gibi söylüyor ve böyle benim için aslında tam o gün çıldırmamın sebebi buydu. Yani, hani sanki benim hayatım hep onun için hazırda bekliyor ve o istediği saati keyfine göre ayarlayabilir bir konumda ve hani o onun dertleri de bana açıkçası çok, eee, dünyevi geliyor, yani böyle bu kadar, nasıl desem, üzülebileceği bir hayatında bir durum da yok. Eee, çok böyle basit şeylere üzülüyor yani, nasıl desem, çok eee, ah vah denilecek şeyler yaşamıyor açıkçası ve onları kafasında büyüte büyüte, yani gerçek sorunlardan mı kaçıyor artık bilmiyorum. Eee, ne söylesem zaten tartışma istemiyorum gibi bir tepkiyle geliyor bana. O gün de bu kadar çıldırmamın sebebi oydu yani. Benim terapiden sonra bir planım vardı ve sanki benim o planı yapmasam da olurmuş, kendi gelecekmiş çünkü gibi bir saçma sapan bir anlayış yani bana sormadan etmeden. Çok sınırsızca geliyor bana. Sence de öyle değil mi mesela?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam. Güzel. Imm. O! O! Ay, evet. Hıı. Anladım. He. Belki de. Hıı. Kesinlikle.